Слушай, ты знаешь, мне вот, э, в голову пришло, что, ну, вообще, вот то, что, когда люди ценят, да, что человек не строит из себя такого умного начальника, вот, м, возможность признавать, э, что это вот, э, э, я вот особенно это ценю в начальстве, м, да, в с
Мгм. Мгм, мгм. Что, даже если они не понимают, они спрашивают. Вообще, это надо уметь. Это очень такой, да, это
Да, да, да, и у меня, в у мен
а когда эт софт скилл, которое надо уметь, это ск показать и сказать, и и в то же время не упать ли лицом в грязь. Это да.
Мгм. Ну, слушай, я от этого появляется гораздо больше уважения, когда человек, если я знаю, что, да, он много умеет, знает, но при этом может сказать: "Ребята, вот в этом вопросе я не спец, для этого я вас и нанял, вы тут лучше разбирайтесь, я вам доверяю". Или: "Расскажите мне, пожалуйста, вот там как это, э, действует". Но вот это тоже, да, такой скилл, который, эм, он как бы и доверие, э, вот, э, возникает между
Мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм, мгм. Ни кач к к какой т т кой командный дух какой-то, ну, что-то такое вот, лучше лучше его наработать.
Мгм. Да и предрасполагает к тому, что работники тоже могут признать и попрос вот, свои недостатки, попросить о помощи, вот, не не играть из себя таких идеальных. И, в принципе, это создаёт более здоровую атмосферу.
Мгм. Да-да-да, то есть <chuckles> вот эти вот маски, да, вот такой сам, э, м, осо ну, все в какой-то мере надевают маски, когда приходят в офис на работу, особенно когда в но новое место, то есть он хочет показать себя вот таким. А, в какой-то мере помогает, но вот, э, я поняла, что н не на лучш лучше спроси. Не уверен, лучше спроси. Переспроси.
Мгм. Мгм. Ну да, слушай, но очень интересно послушать твои вот размышления. Мне кажется, да, это очень такие разумные вещи, да, что вот есть качество и такой вот настрой в целом, вот. Именно, что нужно учиться, делать всё хорошо, э, уметь развиваться и там вот, э, мгм, и всё это может пригодиться вот в любой должности, при любой смене работы. Это та те качества, без которых не обойтись. Ну, а всему остальному можно научиться. <chuckles>
Мгм. Да да, быть ответственным. Да. Да, <chuckles> ну, надеюсь, это это кому-нибудь пойдёт на пользу. Вот мой такой личный опыт, мои личные наблюдения.
Ну,. Да, но я с тобой абсолютно согласна. Спасибо, что поделилась такой историей. Было очень интересно послушать.